A, tabii ki. Yani, şimdi Constantine'den çıktık, başka bir unutulmaz film sahnesi. Kill Bill'in her sahnesi unutulmazdır diye düşünüyorum ama en unut Yani senden dinlemek isterim. Bakalım aynı şeyi mi düşünüyoruz?
A! Tabii, canım. Aynen. Bak, çok, şeyi, ya, çok sahnesi unutulmaz ama o, hani, Japon bahçesinde son olan, "Gerçekten de Hattori Hanzo kılıcıymış." dediği sahne.
<chuckles> Evet. Hımm. Öyle mi? <chuckles> Ger aynı şeyleri hayal ettik seninle. Eee, çok güzel. E, orada, işte, Japon bahçesi, eee, den bahsettin, hani, sahnede seni Tabii, sa o filmin sürükleyiciliği, sürpriz, eee, sahnelerinden sonra o sahneye geliyorsun. Eee, ne var çevrede?
A! Aynen. Hı hı. Aynen. Ya! Çevrede ne var? İlk önce zaten intikam almak için şeyini giyiyor o tuvalette, eşofmanını giyiyor, değiştiriyor.
Ne renk eşofmanı?
Sarı, kollarında siyah çizgileri var. Altında da sanırım Hummel bir tane ayakkabı var.
Ay, markasını da hatı Süpersin. Eee, onun dışında
Hatırlıyorum, tabii. Tabii ki. Ondan sonra bir tane müziği var.
Ahşap yapılar var mı mesela?
Zaten orası Japon kültürüyle döşenmiş; kapıları bile Japon şeyleriyle, onun kültürüne göre. Böyle, şeyler var, eee, <tsk> böyle, gözlerine galiba gözlerine mi bağlamışlar, kafalarına mı? Böyle bir şey, s siyah bir şey bağlıyorlar. Bir sürü orada öyle gere Aynen, gereksiz adam var bir sürü orada. <chuckles> Hepsi hepsini şey yapıyor. Birine hatta kılıçla poposuna vurup vurup o şey sahnesi var ya, ışığın kapandığı sahne. Ondan sonra poposuna vurup, böyle, ipten bütün kılıcını fıt fıt fıt fıt küçültüyor. O da Ondan sonra poposuna, böyle, "Evine dön!" falan diyor. Böyle, tam bir
Anlıyorum. Şeritler mi? <chuckles> Doğru. <chuckles> Süper ya. <chuckles> <chuckles> Çok güzel.
Çok iyi. Ondan sonra o şey, hani, o o, ya, sanatçının adını hatırlamıyorum ama. O Japon olanın.
Ha, tamam.
Gerçekteki adını hatırlamıyorum yani. Ondan sonra
Eee, ben de hatırlayamadım şimdi.

Ya, evet ya, o şeyleri, yürüyüşleri bile, o böyle, iii, Japon takunyaları giyip böyle fıtı, fıtı, fıtı, fıtı yürüyordu ya, onu bile seviyordum ya. Çok iyiydi. Ama işte dediğim gibi, en s gerçekten de Hattori Hanzo kı kılıcıymış, o iyiydi. Bir de Hattori Hanzo'dan işte eğitim aldığı zaman en son böyle ellerini uzatıp kılıcı alıyor ya, doumo diyor. Tamam artık, başladı her şey, der gibi böyle.
<chuckles> Hımm. Tüylerin diken diken oldu mu onu, ııı, fark ettiğinde?
Tabii canım, tabii. Hâlâ Japon şeylerine, eee, kılıçlarına ve bıçaklarına şeyimiz var, ilgimiz var. Hatta alaca alacağım hatta, bit bir tane set alacağım, Japon bıçağı seti. Gerçekten çok güzel oluyormuş onların setleri.
<chuckles> Harikasın. <chuckles> Var böyle benim çok yakınımda böyle bir insan, ııı, çok <chuckles> hayran, ııı, o tür konulara. Iıı, kı böyle evdeki sopaları alıp o sahneleri tekrar tekrar canlandıran bir kişi. <chuckles> Evet, seni çok iyi anlıyorum o konuda yani, ııı, birlikte ikinizi çok iyi anlıyorum o konuda dermişim.
<chuckles> Aynen. <chuckles> Ciddi misin? <chuckles> Düşünsene, şey benim Hanzo kılıcım benim Hanzo kılıcım. Ne Hanzo kılıcıydı be? Herkes peşinden koştu. Oh!
Var mı böyle hani gerçekten eline alıp senin de o sahneleri tekrar ettiğin anlar?
Yok canım, o kadar da değil. O kadar da değil.
O kadar değil mi? Bakalım baş I hı, başka bir filme gelelim. Var mı? Iıı, komedi olur, ııı, çizgi film olur.
O kadar da değil ya.
Böyle hiç hats hatırından çıkmayan.
Ay, ben şeye. Kung Fu Panda 3 Allah! Çok şeker. Şey ya, ben bir de bir bir ara Çin'de yaşadım tamam mı? Onlar da onu andırıyor ya hani 气 enerjisi. Bir tane sa sahne var tamam mı böyle? İşte bu işte Kung Fu Panda ejderha savaşçı olacak, işte, başka bir 3'üncüde başka bir âleme geçiyor. Adam da onu böyle yeşim taşına dönüştürecek, babasını buluyor bu. Aslında t tek panda kalan bu zannediliyor, ilk böyle 1'inci bölümde falan. En son işte Aynen, böyle bir tane gül yaprakları şey oluyor, ortada dönüyor. O da işte, öteki boyutta şeyle savaşıyor, ımm, düşmanla savaşıyor. Bunlar da bu tatlış patilerini, böyle sağ patilerini böyle karşıya elini açıp öteki patisini de öteki patisini de böyle geriye çekip böyle buna enerji yolluyorlar, tamam mı? Oradan o yeşim taşına dönüşürken böyle panda patileri üstünde böyle ışıldıyor, ışıldıyor sonra diyor ki ben ejderha savaşçıyım diyor, pıt ama o pa pati gönderme sahnesini seviyorum. Çok tatlı geliyor bana.
<chuckles> Çok tatlısın. Gerçekten. Evet. Tabii. Hı hı. Evet. Anlıyorum. Hımm. Değil mi? Evet. <chuckles> E evet. <chuckles> Harika bir de ışıldıyor diyorsun ya yani o anı gerçekten yaşatıyor öyle değil mi? İii, yani o tüylerinin parlaması falan böyle, ııı, s
Tabii, canım. Ay! O yeşim taşının üstünde çık, çık, çı çık böyle küçük, küçük patiler var. Ay, çok şeker. Ama pandalar gerçekte o kadar şeker değil.
Hı hı. Peki o